Ho presente, non l'ho letto, però me ne mi ne è stato parlato bene devo dire, quindi però non l'ho letto, quindi.
ma che cos'è, del filone diciamo di Ikigai?
Mh-mh. Del filone scusami?
Ikigai, non so se hai presente, scrittore giapponese. Ah, no, okay, no pensavo facesse parte Ikigai diciamo è una è tutta una serie di libri che mo' se ti dovessi dire chi li scritti, non lo so, però parla del che della contemplazione della vita. Quindi ad esempio, dice: "No, nella società noi tendiamo a, ehm, essere inoperosi e affaccendati perché il nostro il nostro diciamo la nostra vita va bene nel momento in cui troviamo la nostra funzione". Quindi che abbiamo un lavoro, sai che siamo integrati nella società e invece l'Ikigai dice, ehm, che non serve tutto questo, cioè che non sta scritto da nessuna parte che dovremmo fare qualcosa perché la vita è la vita stessa, no? Dovremmo essere felici di e quindi questo pensa pensavo c'entrasse, pensavo c'entr
No, non ho presente, non ho presente. Mh-mh. Sì. Okay. Ah. Okay. Mh-mh. Sì. Mh-mh. Okay. Ho capito. C certo. Assolutamente. Mhmm, bello, bello, assolutamente. Ah, okay, guarda non sarò sincera, è la prima volta che sento parlare ecco di questa cosa, quindi ecco m magari, uhm, sono io che non so se effettivamente c'entra, però è così.
Ah, okay. Ci sta. Ah, guarda, no non lo so, ti dico la v io i Ikigai me lo lessi tutto, forse mi sarebbe saltato fuori una cosa una cosa così. Per dirti un altro un altro giapponese che mi piace tanto è Byung Chul Han, non so se l'hai mai sentito.
Mh-mh. Ah, ho capito. Mh-mh. M dimmi. Byung Chul Han, f no, lui non l'ho mai sentito. Uhm
Eh, lui ha scritto lui è vivo, è proprio contemporaneo al 100% e ha scritto questo libro che a me mi ha folgorato proprio, la salvezza del bello. Praticamente sì. Praticamente a un certo punto fa un'analisi sul perché ci piacciono i touch screen, sul per ci piacciono i televisori al plasmano, no, queste cose. E mo' per fartela breve poi p p dovremmo parlare 2 giorni a riguardo, però però diciamo dice dice questa cosa che è interessantissima, dice: "Noi siamo innamorati dei cellulari touch screen senza spigoli, no? Perché sono lisci, sono lisci e sono levigati come i rapporti umani di questo periodo".
Okay. Sì? Mh-mh. La salvezza del bello, okay, me lo segno. Mh-mh. Sì? Okay. Mh-mh. Sì, sì, certo. <laughs> Dimmi, dimmi. Mh-mh. Okay. <gasps> Ma dai.
Ma pazzesco. Folle
Ma che cosa assurda. Ma dai. No, no, mi hai convinta, lo devo leggere.
Però però beh, ma sai, perché poi quando si riescono a trovare cose così congruenti con quello che viviamo è sempre bello, no? Ehm, ci aiuta a mantenere diciamo anche un po' l'aspetto critico vivo, non so se sei d'accordo.
Mh-mh. Sì. Mh-mh. Sì.